Merhaba.
Eee, müziğin ruh hâlimiz üzerinde çok böyle direkt bir etkisi var gerçekten. Eee, ya ben, hani, eee, başka böyle ruh hâlimi değiştirebilecek bir şey bilmiyorum bu kadar hızlı bir şekilde. Eee, sen ne düşünüyorsun?
Evet, evet. Hı hı. Hı hı. Hakikaten hızlı değiştiriyor, değil mi? Bir moddasın, hatta böyle atıyorum keyiflisin. Ha ha ha, hi hi hi gülüyorsun. Şen şakrak bir günün birdenbire bir tane seni alıp nostaljik bir yere götüren, belki bir anıya götüren bir şarkı çalıveriyor ve, a! B ben çok sulu gözlüyüm. Anında zırrr akmaya başlar hemen gözlerim. Tam tersi de tabii ki çok olur. Eee, hani kötü bir moddayken böyle tatlı, keyifli bir müzikle keyfimin yerine geldiği. Ama şeye geçişi çok daha sert oluyor. Hüzünlü bir, eee, g şarkıyla hüzünlü bir yere geçiş bende çok daha sert olabiliyor.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. A! Hı hı.

Eee, var. Bende de Athena'nın o ilk albümü var mesela, Skalonga albümü. O çıktığında böyle wow olmuştuk, yani, gerçekten. "Bu tarz bir müzik yapılabiliyor mu ya?" demiştik.
A! Skalonga. Evet. Evet, ne kadar yeniydi. Evet.
Evet, çok yeniydi ve yani o tamamen, eee, gerçekten, hani, Gökhan'ın o yaratıcı, eee, dünyası. Eee, zaten öyle bir background'dan geliyor. Bir yandan da, işte, böyle, muhtemelen Türk, o alaturka ezgileri de nasıl katabiliriz bu punk'ın içine yedirebiliriz diye düşünüp, böyle, güzel Balkan melodileriyle, eee, dayalı döşeli, böyle, harika bir sound'la ortaya çıktılar. Eee, ve çok da seviyorduk biz yani. Aynı hareketleri yapıyorduk konserlerde, zıplıyorduk falan <laughs> Çok güzeldi, evet.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Ha! Evet. Evet, evet. Peki zor bir günün ardından genellikle ne tür müzikler dinlersin?

Ah, ah! Sorma kaç kişiyle kavga ettim bu yüzden. Kulaklık kullanmıyorlar hatta kullanmıyor. O videoyu mesela bangır bangır trenin ortasında böyle izliyor, dinliyor yani bu şekilde.
<chuckles> Ya! <chuckles> Eee, Ha! A, o ya. <chuckles> Eee, onu onu kategoriye koymuyorum bile. Yani o çünkü, hani, kategori bile değil. Ama kimisi de, hani, müzik evet, gerç g eminim çok iyi müzik dinliyorsun, anlıyorum ki s ki sevdiğin bir şey dinliyorsun ama çok yüksek sesli ve bazı kulaklıklar dışarıya ses veriyor oldukça. O beni yani ben onu duy duymak istemiyorum. Aşırı rahatsız oluyorum bundan.
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet.
Evet ama yapacak da bir şey yok tabii ki. Emm, enteresan tabii. Yani müziğin hayatımızda bu kadar, eee, büyük yer kaplıyor olması, değil mi?
Hı hı, kesinlikle öyle. Yani müzik her şey ya. Müzikle ilgili bir tanım yapılmıştı geçenlerde. Çok çok hoşuma gitti yani belki de ye hani, yapılmış en güzel tanım diyebilirim. Eee, şey demişti işte o kişi, eee, program sunucusuydu sanırım. "Müzik büyüye en yakın şeydir." demişti.
Evet. Hı hı. Hı hı. A, ne kadar güzel bir tanım!
Evet, aynen öyle. Çok bayılmıştım. Gerçekten öyle. Büyü gibi bir şey yani müzik, değil mi? Hı hı.
A! Evet, gerçekten öyle. Hakikaten. Çünkü o müziğin, ııı, yani, sadece, eee, birkaç enstrüman ya da 1 vokalin bir araya gelerek yarattığı bir duygu hâli var ve sen her nerede ve nasıl ve ne içinde olursan ol, kim olursan ol, o duygunun içine çok, eee, farkında olmadan kolayca akabiliyorsun. Bu gerçekten ancak "büyü" diyerek tarif edilebilir. Çok güzel bir tarifmiş. Bunu kimin söylediğini hatırlıyor musun?
Evet. Hı. Hı hı. Evet, değil mi? Kesinlikle öyle. Ha hatırlamıyorum, maalesef. <chuckles> O kadar çok odaklandım ki söylenilen şeye, eee, hiç hatırlamıyorum ama çok çok başarılıydı yani. Eee, ya, dolayısıyla şöyle aslında: Müzik d ruh hâlimizin üzerinde, eee, çok büyük bir etkisi var. Eee, iyi bir şey bir taraftan çünkü hani böyle modumuz düşük olduğunda, biraz böyle, eee, keyfimiz kaçık olduğunda hemen bir müzik açıp ortalığı şenlendirebiliriz. Eee, bu tamamen bize bağlı. Eee, ve çok gerçekten dünyada inanılmaz müzikler var, inanılmaz kültürler var. Her daim keşfetmeye devam etmek lazım.
Hımm, evet. Evet. Evet, çok güzelmiş. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Evet, sana katılıyorum.